Ja.
Ähm, also das fand ich immer und dann noch 'n Ei
Mhm. Mhm.
Sch äh, Eierscheiben und so schön dekoriert und dazu 'ne richtig gute Scheibe Brot. Das finde ich ein herrliches Essen.
E Ja, e Ja, ja, das stimmt, wo du Brot sagst. Ja, das vermisse ich hier in Amerika auch so 'n bisschen. Also, es wird besser, aber so 'n richtig leckeres, krustiges Brot, <giggles> d ja, ja, wenn ich in Deutschland bin, dann gehe ich auch immer erst mal zum Bäcker.
Ach, Gott! Ja Ne. Oh, Gott! Ja Ah, das ist immer das das Erste schon, ne? Wenn man so ausm Flugzeug rauskommt, zum Bäcker rein. Oh Gott, wie schön.
Mhm. Ja. Ja. Ja, ganz genau.
Tja, du, jetzt habe ich Hunger, dank dir.
<laughs> Ja, ich auch. <laughs>
Da habe ich Lust auf Salatplatten und Pfannkuchen.
<laughs> Ja, sehr schön. <laughs> Ja, vielleicht haben wir jetzt <chuckles> paar Ideen auch gesammelt, was wir nächste Woche kochen können. <laughs> Ja, aber ist ja interessant. Du scheinst ja auch verschiedene Gerichte aus verschiedenen Küchen gern zu mögen. Ja, ja.
Da haben wir uns was angetan hier mit diesem Gesprä Das wär schön, ne? Ja. Ja. Ja, ich mag auch jamaikanische Küche sehr gern. Hast du auch schon probiert? Probier mal aus. Probier mal Aki und Saltfish.
Oh, das kenne ich gar nicht. Kenne ich gar nicht. Okay, okay.
Das probier mal als Vegetarierin, dann kannst ja den Fisch weglassen, aber echt super.
Ja, ja. Okay, ja, danke.
Tschüss.

Mhm.
Und das war auch so was in die Richtung. Das das, glaube ich, war sogar mit Zwieback und Mehl, also Mehl und, ähm
Ja, ja. Ah, okay.
es war dann so keiner mehr so wie so leichter, so mit Luft drin noch, ne? Und dann eben so frische Kirschen, da ist er auch so in diese österreichische Richtung.
Mhm. Okay. Mhm. Ja. Ja, ja, hört sich so an. Ich kenne das Gericht nicht, aber das hört sich so an. Ja.
Äh, ja, da gibt's aber sehr leckere Mehlspeisen. Und ich mache
Ja. Ja, auch so Dampfnudeln oder Germknödel oder so, ja.
Weil ich das nicht machen kann, mache ich dann ab und zu also irgendwann, wenn ich da mal Lust habe mache ich mir dann einfach Pfannkuchen und Apfelmus oder Pfannkuchen und Kirschen oder irgendwie so was in der Art.
Mhm, mhm. Ja. Ja, genau, genau.
Ist auch mal was ganz Nettes, wenn man einfach mal was ganz anderes wieder will, ne?
Ja. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ich mag auch die deutschen Reibekuchen gerne.
Ja, ne? Find ich auch ganz lecker.
Ja. Mhm, mhm.
Mag ich auch sehr gerne. Ne, also deutsche und was ich finde Deutsche was sie super machen, und es wird immer seltener- man findet es immer weniger- aber kannst du dich erinnern, so früher auf diesen besonders Landgaststätten die Salatplatte?
E Au ja! Ja, genau. Mit den Radieschen und so. Ja.
Ich hab mir ab und zu ja! Nein, aber auch diese vielen marinierten Salätchen. Ich mache mir das ab und zu, ist 'ne eigentlich 'ne ganz schöne Arbeit. Äh, weißt du, extra Gurkensalat machen, extra Kartoffelsalat machen, extra diesen Salat, diesen Salat, diesen Salat, dann auf grünes äh, 'n Bett von grünem Gemüse, äh, grünen Salatblättern.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja.

Ja, ganz genau.
Auch 'ne gute Sache. Und ansonsten, ich finde auch, äh, also Sushi, japanische Küche, finde ich auch ganz toll, esse ich allerdings nicht mehr so also ja, wegen der Qualität des Fisches und ich versuche eigentlich auch weniger kommerziell gefischten Fisch zu essen, weil's natürlich auch alles kaputtmacht.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm, mhm. Ja, das stimmt.
Aber Sushi finde ich auch toll, muss ich sagen.
Ja. Ja, also als als Vegetarier gibt's ja für mich ja eh nicht so viel Auswahl, aber ich muss sagen, das, was es gibt, die Avocadorollen und und mit Gurke und so, das mag ich auch gerne. Kombination mit dann mit der Sojasoße. Es schmeckt auch irgendwie so erfrischend und
Ja. Oh, herrlich, ne? Und Wasabi. Ja, also für Sommer finde ich es super und auch man hat ja auch nicht immer Lust so auf warm. Und ich trotzdem finde ich auch in der deutschen Küche gibt's Sachen, äh, die mach ich auch 'n paarmal im Jahr. Also sagen wir mal so: „Kartoffelpüree und Rotkraut sind dann für mich Sachen, das liebe ich einfach.“
Ja. Mhm. Ja, ja, was zum Beispiel? Ach, ja. Ja. Mhm, mhm, das stimmt. Kartoffelpüree mache ich ja.
Oder mal Krokettchen hätte ich gerne ab und zu mal. Ähm, finde ich auch lecker. Oder Pilze, oh, weißt du, was ich am meisten vermisse? Das sind so Pfifferlinge, so frisch. Oh. Die Pilze sind so was von gut in Deutschland. Mhm.
Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Wobei die ja dann meistens auch noch belastet sind, ne, noch immer.
Ja, ja, was immer was ist nicht mehr belastet? Das ist ja das Schlimme.
Ja, ja, ja, ja, aber die m sind noch radioaktiv, also, <chuckles> ja. Mhm, ja, weil die, äh, meistens, äh, dann aus der Gegend kommen, ähm, um Tschernobyl noch oder näher, also selbst wenn sie nur aus Österreich sind oder so. Sie sind noch immer von den Strahlen belastet, also Mhm. Mhm.
Echt? Ach, echt? Das ist ja furchtbar. Und
Ja. Deswegen einmal im Jahr gönne ich's mir dann auch, wenn ich in Deutschland bin, aber <laughs> Ja.
Ja. Echt, das wusste ich gar nicht. Dann fängt man ja nachts an zu leuchten hier. Es ist ja schrecklich.
Mhm. <laughs> Ja, das ist sowieso schade, ne? Man muss mittlerweile so aufpassen, was man isst. Also
Ja. Ja, besonders hier in Amerika. Also da